أيوه، أيوه بالضبط، يعني أنت طبيعي إن هي تبقى هي على على آآ خبرة بيهم أكتر منك يعني. آآ ف آمم يعني حاول، حاول إن أنت ما ت يعني ما تتدخّلش في موضوع نزول الولاد ده يعني أكتر من اللازم، يعني سيبها هي اللي تحدد لهم الموضوع ده، أكيد أنت هتتفهّم يعني أنت أكيد متفهّم الحتّه دي يعني.
إمم. ماشي. آه. أنا هانزِّل الموضوع من على دماغي، لإن الموضوع مش عايز يبقى في مشكلة، خلاص لو أنا ه يعني هانسحب منه واسيبه لها وكده، وده هيخلّي الخلاف يبقى مش موجود، خلاص يبقى ده هي هيريّحني برضه، يعني
آه. إمم. وممكن فعلًا. آه، آه، هو هو فعلًا هيريّحك جدًا، وخصوصًا بقى لو أنتم اتفقتم على كده يعني حاجات تبقى مشتركة بينكم أو قواعد تاخدوها يعني بينكم وبين بعض يعني. يبقى في مثلًا وقت معيّن للنزول، يعني مك المكان اللي رايحين فيه تبقوا عارفينه، بالضبط رايحين فين، يعني أنتم طبعًا عارفين سلوكيات أولادكم أكتر من أي حد تاني، آه فأنتم عارفين إن الولاد مثلًا عايزين يفرّغوا الطاقات بتاعتهم في ال في ال في التمرين مثلًا أو في ال الرياضة أو كده، هي برضه هتبقى أدرى إيه الوقت المناسب ليهم إن هُم ينزلوا، فاتفقوا أنتم الإتنين على قواعد كده معيّنة، إمتى ينزلوا بعد ما يخلّصوا مثلًا واجباتهم، بعد ما ي مثلًا يرجعوا من المدرسة إمتى بالضبط، إيه الميعاد؟ كلّ بيت وليه برضه آآ وليه ظروفه يعني، ف آه، ابدأوا كده إن أنتم ت تجرّبوا مثلًا أسبوع آآ إن ن ال نزول الولاد يبقى في مواعيد محددة، وشوفوا الموضوع هيمشي إزاي، بعدها بقى آه قيّموا بقى، بعدها قيّموا هل مشي زي ما أنتم عايزين، والّا ما مشيش، والّا الدنيا اتلخبطِت؟ آآ إمم.
طبعًا. خلاص، يعني كويس. أيوه، أيوه، فهمتِك كده أكتر، يعني خلاص. إمم. والله هي فكرة حلوة منِك، يعني إن أنا ممكن أقعد معاها كمان أحط بقى أُسس كده اساسية، الولاد مثلًا هينزلوا بقى ليهم ميعاد من كذا لكذا ينزلوا فيه وما يتأخروش عنه وكده، وخلاص بالإتفاق ما بيننا وبين بعض هننهي الخلاف ده. يعني بصراحة مش عارف أقُول لِك إيه يعني أنا أنا كنت حاسس الموضوع ده، قبل ما أكلمِك فيه سواء الخلاف الأولاني مع أهلها والخلاف ما بيني وما بينها هي شخصيًا، كنت فاكر الموضوع معقّد بس لمّا اتكلّمنا مع بعض وفكّرنا بصوت عالي كده، الدنيا وضحت وهديِت شوية، وهاعمِل باللي إحنا فكّرنا فيه كده على طول يعني، ولو إمم.
تمام. صح كده. آه، إمم. أيوه، وه و وأنت كمان خلّي خلّيك كده هادي وأنت بتتكلّم برضه، لإن الخِناق برضه ما بي آآ بيخلّي الطرف التاني يتمسّك برأيه أكتر، يعني يعني أنت لمّا تبقى صوتك عالي هي برضه هتتمسّك، أنت خلّيك إيه، هادي جدًا كده و وخلّيك عارف برضه إن التغيير ما بيبقاش يعني مَرّة واحدة، ده بيبقى تدريجي، يعني كلّ حاجة عايزين نغيّرها بتبقى تدريجي. فخُد الموضوع ببساطة وبالتدريج كده، وكلّ حاجة هتمشي زي الفُل.
أكيد.